Nah kalau m
Nah kalau misalnya gimana?
Iya, kalau mungkin, ya, bisa pernah kamu n pernah ndak kamu merasa, eee, apa namanya misalnya ya membuat antara 1, eee, jeda, ya, antara tidur dengan dengan cemilan itu misalnya 1 jam. Cobalah misalnya set sebelum 1 jam sebelum tidur, ya, se jangan makan-makan lagi gitu kalau bisa cuman min lemon aja air hangat jadi, adab eee, memberikan jeda kepada tubuh kamu untuk apa namanya me mengolah makanan itu sebelum tidur seperti itu, iya, heeh.
Iya. Ah iya, sih, masuk akal. Iya iya, kalau misalnya dari, eee, jeda apa sebelum tidur itu, tuh, udah aku terapin. Karena, kan, ternyata nggak sehat juga, kan, kalau misalnya habis makan langsung istirahat bisa jadi asam lambungnya naik dan aku juga kebetulan, memang ada asam lambung, kan, jadi kayak iya deh, aku tunggu jeda biasanya aku minimal 2 jam, sih, makanya aku kayak, terakhir makan jam 05:00 pagi, nanti jam 07:00, jam 08:00 aku istirahat lagi gitu. Tapi kalau misalnya, eee, yang apa memilih bahan makan gitu yang lebih, eee, dari apa biji biji gae biji-bijian kayak tadi kamu sebutin, tuh, aku belum pernah kepikir iye kepikiran, sih, ya, mungkin bertahap kali ya aku ngerasanya karena kan, jujur berat, sih, ya, untuk menghilangkan martabak asin di malam hari, terus juga minum minuman manis, oke deh kalo gitu. Aduh aku sedikit lega perasaannya dan banyak terbantu banget loh sama kamu. Makasih udah mau dengerin curhatan aku dan ngasih saran.
Iya. Iya. Iya betul. Oh, wah. Iya. Iya. Iya betul. <laughs> Iya sama-sama. Baik semoga berhasil, ya. Berikan waktu tuk pada tubuhmu cucoh <laughs> dan berikan target juga untuk keberhasilan itu. Nanti kita ketemu lagi saya mau melihat kamu sudah turun berat badannya. <laughs>
<chuckles> Iya. Aduh amin, iya dong pasti. Doain ya semoga aku bisa konsisten, bisa berhasil, terus juga aku jadinya balik lagi, deh, berat badannya ke berat badannya ideal kayak kemarin. Oke, deh, kalau gitu. Iya makasih ya sampai jumpa lagi.
Betul. Baik. Mari. Sama-sama.